D'accord. Eh oui, un cercueil, ça coûte cher.
Oui, qui n'avaient pas été payés. Voilà, ils avaient pas été payés donc, heu, ben du coup, je me suis dit, heu, je vais peut-être jamais voir mon salaire non plus donc, heu, là je quand mon patron est revenu, ben là, je l'ai repris «entre quatre z yeux». Je lui ai expliqué la visite du du monsieur en question, là, du fabricant de cercueils et puis je lui ai dit, heu, bon là maintenant va falloir me payer sinon, heu, ben je vais voir ce que <chuckles> ce que je vais faire de mon côté quoi, hein, donc, heu, j'allais pas continuer à travailler, heu, pour rien et puis, heu, et puis attendre et attendre et attendre, hein, moi, après il a s'il a des difficultés financières, heu, c'est pas mon mon sujet. Et mmh, donc il s'est dé enfin, il je sais pas ce qu'il a fait, comment il s'est arrangé mais bon, toujours est-il qu'il, heu alors il m'a payée par chèque, ça ne me plaisait pas mais bon, heu, donc j'ai été le déposer et bon heureusement, ça va, il est passé, quoi. Mais du coup, hem, on a mis fin, heu, au contrat, heu heu, ben dès quasiment, dès le lendemain, hein, c'est-à-dire que moi, je ne souhaitais pas continuer et puis, hem, ben lui de toute façon, heu, je pense qu'il avait pas envie que je continue non plus avec lui parce que, ben en fait, heu, <chuckles> il s'est dit, heu: «Elle elle va, tous les mois, elle va venir me voir, heu, pour son salaire, quoi». Et puis voilà en pardon?
Beh oui, bien sûr, oui. Eh oui, bien sûr, oui, je comprends. D'accord, oui, donc là c'est b quand même bien terminé. Oui, oui. Le fait de l'avoir confronté, ça lui a pas plus, ouais. Oui, ce qui est légitime en soi. Ce qui est légitime en soi.
Ben, c'est légitime là quelque part pour le coup, heu, je pouvais pas laisser passer, heu, au bout d'1 mois, heu, tu as pas ton salaire, heu, c'est pas possible, quoi, donc, heu, donc, voilà, et puis c'est vrai que le coût de des cercueils impayés, ben alors là je me suis dit, heu: «On est mal parti, quoi!», heu, tous les mois, heu, ça va ê en fait, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté. Je me suis dit: «Bah tous les mois en fait, heu, i il va y avoir un problème, quoi. S'il paye déjà pas les cercueils, heu heu, après comment il peut me payer?», heu, voilà, c'est, don et d'ailleurs, heu, q quelques mois après, heu, le magasin a fermé, hein, bien évidemment, il a mis la clé sous la porte, hein, donc, heu, donc, heu, j'ai j'ai vraiment bien fait de de de de me sauver de là, ouais, ouais, ouais. Et puis de toute façon, heu, moralement, heu, ça devenait, heu, enfin, c c'est c'est pas facile quand même, hein. Il faut être, heu, quand même, heu, blindé, hein, pour, heu, travailler dans dans ce domaine d'activité, hein. C'est pas donné à tout le monde. Mmh.
Oui, bien sûr, ouais. Oui, donc quelque part, heu, tu as tu as bien fait, oui. Mmh mh. Oui, je te rejoins, oui, j'imagine ça doit ça doit pas être quelque chose de vraiment évident. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour, heu, ben pour le partage de toutes ces, péripéties et voilà, ben merci à toi.
Ouais, mmh mh. Merci à toi.

Bah, écoute, j'ai souvenir effectivement de d'une société pour laquelle j'avais travaillé et heu, bah, c'est pareil, hein. J'étais em employée en à temps, heu, partiel, je remplaçais une dame qui était en congé maternité, et heu, c'est vrai que je me rappelle que, hem, hem, bah, par exemple, le soir, heu, on fermait à 17:30. Et puis, heu, bah, plusieurs fois, c'est arrivé que, ben, en fait, le le patron voulait me voir pour, heu, bah, voilà, me dicter des des t des courriers, me me donner du travail pour le lendemain. Mais comme il était en rendez-vous, ben, il fallait que j'attende qu'il ait terminé son rendez-vous. Donc, ça m'arrivait parfois de, heu, term de sortir du bureau à 18:30-18:45 et heu, et c'est vrai que, heu, ça par contre, ça commençait à à, mmh, à m'énerver un peu. Mais, bon, de toute façon, comme c'était un remplacement de congé maternité, bon, ben, je savais que j'allais pas rester et puis, heu, donc voilà, j'ai pris mon mal en patience, si tu veux. Mais c'est vrai que ça, mmh non, je lui en ai jamais parlé, mais ça m'irritait fortement, franchement, heu. Parce que bon, 1 fois je veux bien! Après, heu, quand, heu, c'est, heu, heu, plusieurs fois dans la semaine, heu, heu, c'est vrai que là, heu, je trouve que c'était, heu, un petit peu abusé, on va dire, ouais. Surtout que, heu, il pouvait me voir, heu, à d'autres moments de la journée, hein. Donc, heu, je vois pas pourquoi c'était le soir que, heu, qu'il fa qu’il fallait qu'il me voie et
Oui. D'accord. Ah oui! Il y aurait eu plein D'accord! Tu lui en as jamais parlé? Oui, tu peux Oui, c’est ça empiétait clairement sur ton ça empiétait sur ton sur ta vie personnelle, heu, heu, puis, possiblement sur ton temps de liberté.
Bah, oui, parce que je faisais, heu, 1 heure, heu, quasiment tous les jours, heu, mais pas payée, quoi. Donc, heu, voilà! Il arrive un moment, heu, ça va bien aussi, quoi, heu. Mmh.
Et tu penses que c'était délibéré, justement, de la part de de ce patron? Heu, je veux dire, heu, pour vraiment t'exploiter au maximum ou?
Bah je ou j mmh. Bah, écoute, franchement, heu, je crois même pas, en fait. Et à mon avis, il se rendait pas compte. Il se rendait pas compte, franchement, hein. Je je pense, c’est peut-être pour ça d'ailleurs que je lui en ai jamais parlé, parce que si j'avais senti que c'était, heu, intentionnel, heu, à un moment, ouais, je je j'aurais peut-être peut-être été le voir en lui disant: «Heu, bon, heu, voilà!» Mais là, heu, il était sympa, hein, heu, en plus, donc, heu, je l'aimais bien et voilà, je pense que c'est ça lui venait pas forcément à l'esprit, quoi, c’était, heu ouais.
D’accord. Et alors, tu penses que justement, tu as retenu, heu, le fait de ne pas lui avoir dit, heu, heu, c’est, justement, parce qu'il était sympa, parce qu'il était gentil, heu, et donc du coup, c'est ta nature qui t'en empêche un petit peu? Ou est-ce que c'est, heu, la peur de de perdre ton emploi, heu? Qu'e qu'est-ce que c'est qui te freine finalement, heu, heu, et qui t'empêche un petit peu de, bah, de refuser telle ou telle demande, heu, heu, qui te qui te qui te sont finalement pas trop, heu, acceptables?
Mmh.